Ayun nga, ah, halos, um halos para bang ang gusto ko nalang, eh, pumunta dun sa likod-bahay namin, 'yun at dun kasi medyo maraming puno at medyo naa-absorb ng puno yung ano, yung mga sound, di ba? <swallows> Yung mga dahon no'n nakakatulong para mabawasan yung tunog. Ah, yun nandon ako, nandon ako papahangin ako ganyan, lalo na yung bata may yung kanina grabe iyak nang iyak yung bata. Ang pagka-iyak niya, eh, ano, "huwaa hurraa," ganon, na kay lakas-lakas, na hindi maintindihan parang
Hmm. Yes. Mm. Ah.
eh ewan ko, eh, ang pangit pa naman ng pwesto ng bahay namin dito kasi gawa nung parang nahangan ng pader. So yung mga sound na magkabilang dulo, dito bumabanda yung sound.
Mm. I see. So nako, nakaka-stress nga yan no. Pero nasubukan mo na ba yung parang bibili ka nung mga earbuds ganon, lalo na kung ingay talaga nagiging problema para makapag-relax ka? O kaya yung may mga ano ah, oh, ayan, pwede mo i-try o kaya yung may mga noise canceling na ano, ah, na headphone. Kung kung gising ka naman, gusto mo lang talaga makapag-relax, nood movies, magbabasa, maganda yung noise cancelling pero kung gusto mo talaga kapag ano, makapag-relax ka, 'di ba, ang pahinga, ayan tulog, ayan, nakakapag-relax kapag natutulog. Napakahalaga rin niyan na may maayos kang tulog. 'Yun yung earbuds pwede mong i-try, meron nung ano ha, merong silicon na pwede mo siyang, ah, malinisan pero siyempre ingatan lang din talaga at 'pag nawala yung isa, hindi na naman pwede bumili, isa pares kasi yun. So ayun invest ka sa mga ganon, para alam mo yun, di ka ma-i-stress, oo, lalo na kung ingay talaga. Tapos ano, pwede niyo rin i-try na ireklamo talaga sa barangay yan kapag paulit-ulit nalang na maingay, kasi napakaimportante niyan. Eh, kung sakaling nagtatrabaho ka o yung iba mong mga kapitbahay diyan, 'di ba, ah, imposible namang dun sa ano niyo compound niyo walang ano diyan, wala nagtatrabaho na hybrid or kaya online 'di ba? Para at least, ah, maireklamo niyo ganyan, kasi napakahalagang may pahinga kayo.
Ganoon. Alam mo hindi ko pa nata-try yan. Okey. Mm, tama naman. Mm. Ah, okey. Hmm, ita-try ko yan. Mm, nga naman. Hmm. Alam mo ita-try ko yan. Mm, ita-try ko rin yan yung sinuggest mo, okey din naman yan ku kumbaga parang legal naman din talaga na magreklamo. Um, siguro minsan din may mga panahon na tahimik naman yung lugar, pero meron naman yung, ah, sa parang sa isipan ko yung gumugulo, yan dahil kahit hindi rin ako makakapag-relax. Kaya, ano kaya yung sa tingin mo pwede kong gawin, 'pag sa isipan naman yung gulo o ingay sa loob ng isipan naman ang ang problema.
Mm. Yes. Hmm. Ah! I see.